อืม ก็ มันก็มีอีก วิธีหนึ่งครับ ถ้า ถ้าเราไม่ได้เจอหน้าเขาตรง ๆ หรือเขาแบบทักแชต ทักอะไรมา มันก็จะมีวิธีหลบเลี่ยงนอกจากการบอกว่า "โอเค ไม่สะดวก" ก็คือ ถ้าเรา สมมุติเป็นแชตเนี่ยครับ ในแชตเฟซบุ๊ก แชต LINE แล้วก็สมมุติเขาทักมาค่ำ ๆ ดึก ๆ ก็เว้นระยะ ไปก่อนก็ได้ครับ ค่อยตอบพรุ่งนี้เช้า ว่า "เออ เป็นยังไง? ไหม หรือยังไง ไหม" เพราะว่าการเว้นระยะตรงนี้ก็อาจจะช่วยให้แบบ อ่า เขาไป ไอ้นี่กับคนอื่นมาก่อน แล้วก็แบบได้ความช่วยเหลือแล้ว แล้วก็จะไอ้นี่ของ จากฝั่งเรา แล้วมันก็จะได้ไม่ดูแบบน่าเกลียดเกินไป อะไรเงี้ยครับ
อือ ๆ ค่ะ อืม ๆ ๆ ค่ะ อา ค่ะ อ๋อ อา ค่ะ ค่ะ อืม อืม อือ อ๋อ อา ค่ะ ๆ อันนี้คือในกรณีที่เป็นแชตเนาะ เออ วิธีนี้ของคุณก็ดีนะ ก็คือเว้น เว้นระยะ เว้นระยะดั้ว เว้นระยะในการตอบกลับนะคะ
ใช่ ใช่ แต่ถ้าต่อหน้าเลย ใช่ ใช่ครับ
อืม แล้วถ้าเกิดว่ามาต่อหน้าล่ะคะ บ่างเนี้ย บางทีก็จะมี บางทีพี่แกก็จะเข้ามาเลย อย่างเงี้ย เพราะถ้าเกิดว่า อา เราเว้นระยะนาน หรืออะไรอย่างงี้ เคยนะคะ บางครั้งไม่ตอบเลย ไม่กล้าดู <chuckles> เพราะว่าเหมือนกับว่าถ้า ถ้าเขา เราเข้าไปเปิดแชตปุ๊บเนี่ย ต้องมีเรื่องอะไรให้เราต้องทำแล้ว อย่างเงี้ยค่ะ บางทีก็ไม่กล้าดู ปรากฏว่าเขามาจริง ๆ เลยค่ะ
อืม อืม อ๋อ ครับ เอ่อ ถ้า ครับ ครับผม ถ้าต่อหน้านี่ ก็
ตอนนี้ปฏิเสธไม่ได้ แล้ว ค่ะ
มันก็ไม่ค่อยมี ทางเลือกมากครับ นอกจากว่าเราทำตัวของเราให้มันยุ่งมากขึ้น
อืม นั่นน่ะสิคะ ไม่มีทางเลือกเลยล่ะ อืม อืม
ใช่ ในการ ถ้า ถ้าต้องการจะปฏิเสธจริง ๆ แล้วก็ ทำตัวให้ยุ่งมากขึ้น โดยที่
ค่ะ อืม หาอันนั้นทำ หาอันนี้ทำ อา ค่ะ ๆ
เราก็ไม่ได้ยุ่งจริง ๆ หรอกครับ ใช่ เราอาจจะต้องออกไปข้างนอกไหม ของในตู้เย็นเราหมดหรือเปล่า อะไรแบบนี้แทน ครับ ใช่
อ๋อ อืม อา อา ค่ะ ๆ โอ้ วิธีนี้ยังไม่เคยใช้ <chuckles> ยังไม่เคยใช้เลยค่ะ โอ้ อันนี้น่าจะ น่าจะโอเค เพราะว่า
ใช่ครับ ใช่เพราะว่ามัน มันจะไม่ดูน่าเกลียดเวลาเราแบบ "ไม่เอาอะ ไม่อยากช่วยหรอก" ตอนอย่างเงี้ยครับ
อ๋อ ใช่ค่ะ

เข้าใจได้ครับ เอ่อ
ถ้าเป็น ลักษ ลักษณะนี้ทำยังไงดีคะ?
ถ้าดูเฉพาะคนใกล้ตัว
อืม ค่ะ
จริง ๆ แล้ว จริง ๆ แล้ว ถ้าเรื่องการให้ความช่วยเหลือ ไม่อยากให้มันมีเส้นแบ่งระหว่างแบบเพื่อน หรือคนใกล้ตัวครับ ค ผมอยากให้มันเป็นเส้นเดียวไปเลย ก็คือคุณมาขอความช่วยเหลือ แต่ก็ มันก็จะมีเนี่ยแหละครับ อย่างที่บอกไปก็คือ ด้วยวัยที่แตกต่างกัน บางทีเราอาจจะต้องให้เขาช่วยบ้าง
อืม ค่ะ ใช่ค่ะ
หรือ ค อะไรก็แล้ว ต่างคนต่างช่วยกันเงี้ยครับ แล้วก็คิดในมุมหนึ่งก็ได้ว่า โอเค เราก็จะช่วยเท่าที่เราช่วยได้ เงี้ยครับ เราจะไม่ปฏิเสธเขาตรง ๆ ก็ได้ แต่ถ้าอย่างก่อนหน้าเนี้ยครับ ที่เขามาให้เราช่วยเหลือบ่อย ๆ อันนี้ เราก็ เราก็ตีเปอร์เซ็นต์มากไป มากไปกว่าเดิมก็ได้ว่า โอเค คนนี้เราจะปฏิเสธเยอะหน่อยนะ แต่ถ้าเป็นแบบคนใกล้ตัวเรา ที่เราแบบต้องพึ่งเขาอยู่อะไรในบางเรื่อง เงี้ยครับ ก็
อือ ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ ค่ะ ค่ะ
ช่วยแล้ว ช่วยเท่าที่เราช่วยได้ครับ จะดีกว่า ใช่
อืม ก็คือกำหนดขอบเขตการช่วยเหลือของเราด้วยเนาะ?
ใช่ ๆ ครับ เพราะไม่งั้นมันจะหนักทางฝั่งเรามากเกินไป แล้วก็จะเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบ แล้วก็เหนื่อยอยู่คนเดียว แบบเนี้ยครับ
ใช่ไหมคะ? อา อืม ใช่ค่ะ ค่ะ ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ อืม แล้ว ลักษณะการพูดล่ะคะ?
ลักษณะการพูดก็ จริง ๆ แล้วคนใกล้ตัวน่าจะพูดได้ง่ายกว่าครับ
อืม เหรอคะ?
ใช่ แต่ ถ้า ถ้าเท่าที่คิด เพราะว่า
อืม
เขาก็อาจจะรู้จักเรามากกว่าเพื่อน หรืออะไรแบบเนี้ย ใน ในบางมุมอะครับ ใช่
พูด ค่ะ ใช่ ใช่ค่ะ เขาจะรู้จักเรามากกว่า ใช่ค่ะ แต่เนื่องจากใกล้ชิดเกินเนี่ยแหละค่ะ มัน <tsk> มันก็ค่อนข้างจะพูดยากเหมือนกันนะ เพราะว่าเขาก็รู้ว่า พฤติกรรมเราเป็นยังไง อะไรอย่างเงี้ย ตอนนี้เราว่างจริงหรือเปล่า ตอนนี้เราอาจจะไม่ว่างจริง อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ใช่ เราก็บอกไปตรง ๆ อ๋อ ได้ไหมครับ? ครับ

ไม่เสียความรู้สึก อ๋อ
ในระหว่างกัน ระหว่างเพื่อน อย่างเงี้ยอะค่ะ แล้วก็เราก็สามารถที่จะปฏิเสธในสิ่งที่เราจะเข้าไปช่วยเขาในส่วนนั้นได้บ้าง อย่างเงี้ย ซึ่งบางทีเราอาจจะช่วยเขาบางครั้งอะ แต่บางครั้งเราอาจจะขอเวลาในส่วนตัวของเราบ้างนะ อะไรอย่างเงี้ย โดยที่ไม่เสียความรู้สึกร่วมกันนะ มีวิธีไหมคะ มันมีวิธีการไหมคะ?
อือฮึ อือ ครับผม ก็ถ้าจากมุมมองที่ได้ฟังมา ก็คือด้วยความที่เราเป็นคนที่ปฏิเสธคำขอไม่ค่อยเก่ง ใช่ไหมครับ ค่อนข้างจะเกรงใจ
อือฮึ ใช่ค่ะ ใช่ อา แบบนั้นเลยค่ะ ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้น ก็ถ้าจะบอกว่าให้ปฏิเสธเลยก็คงจะยาก เพราะ อ่า แนะนำให้จัดลำดับความสำคัญเลยครับ นะ ว่ามันเป็นเรื่องแบบไหน? แล้ว เรา ห เรา เราจะช่วยเขาได้มากน้อยแค่ไหน ทั้งนี้ทั้งนั้นมันต้อง เวต อ่า ให้น้ำหนักทางฝั่งเราด้วยครับ เพราะว่าถ้าเราช่วยเขามากจนเกินไป แล้วมันหนักทางเรา อันนี้ก็ค่อนข้างไม่ควร แล้วก็ ในการจะปฏิเสธ
โอ้โฮ ยากจริง ๆ ค่ะ อ๋อ อะฮะ ค่ะ อือ ๆ อืม ค่ะ อือ ๆ อืม
ก็คงจะเป็นแบบว่า อ มันก็มีทางเลือกที่ต้องพูดตรง ๆ อะครับ แต่ว่าก็เป็นตรงที่ไม่ใช่แบบ "ไม่เอา ไม่ ไม่ช่วยหรอก" อะไรอย่างเงี้ยครับ ก็อาจจะเป็นแบบว่า "อา ขอโทษนะ พอดีไม่ค่อยสะดวกเหมือนกันช่วงนี้"
อืม ค่ะ อ๋อ ค่ะ ๆ อืม ๆ ๆ ค่ะ
"พอดีติดนั่นติดนี่เหมือนกัน"
อืม <tsk> ก็คือพูดตรง ๆ ออกไปเลย อย่างเงี้ยเนาะ พูดตรง ๆ แต่ว่าไม่ควรจะใช้น้ำเสียง หรือ อ่า แสดงความแบบ
ใช่ครับ ก็อาจจะต้องแบบเป็นเรียบง่ายไปก่อน
อ่า หุนหันออกไปเลยเนาะ ไม่ควรพูดแบบ ตรงเสียทีเดียว อย่างงี้ ใช่ไหมคะ?
ใช่ครับ